Kesinlikle. Mesela, mutfağa dâhil ederdi. Örneğin, bir şey karıştırılacaksa "Hadi, bunu karıştır." gibi bir, eee, ro hani, senaryo olabilirdi. Yani, yine yemek yapmaya devam ediyordu. Kendi, o an yapması gereken sorumluluğundan da feragat etmiyordu Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Peki, bu de deneyimler sana başka yararlar sağladı mı sence?
Tabii ki de, mesela, şu an ben, eee, yeme aktif olarak yemek yapabiliyorum. Y mesela, ııı, benim hayatıma çok büyük etkileri oluyor ve aynı zamanda, mesela, eee, annemin beni, bu böyle, eee, ağladığım ya da canımın sıkıldığı noktalarda, eee, televizyona ya da çizgi film izlemeye göndermemesinden kaynaklı, ben daha bilinçli bir birey oldum. Mesela, özellikle el becerimin gelişmesi için bana, böyle, farklı farklı oyuncaklarla, eee, hani, el becerimi geliştirirdi. Ben mesela, ııı, şu an çizim yapabilen bir insanım. Hani evet, bu, el becerimin gelişmesinden kaynaklı mesela, ki, hani, çok güzel bir örnek vermek istiyorum buna. Özellikle okula gitmeye başladıktan sonra ben, eee, canım çok sıkıldığı zamanlarda, annem yine beni, eee, televizyona yönlendirmek yerine bana şey yapardı, eee, "Kızım, bak bu kitabım var, ben okumayı çok istiyorum ama vaktim yok. Ben bulaşık yıkarken bana okur musun?"
Hı hı. I hı. Evet. Hımm, anladım. Hı hı. A, ne kadar güzel. Tabii, lütfen. Hı hı. A! Eee, annen çok bilinçli biri miydi, peki? Yani, bunların hepsini kendi ailesinden mi gördü, yoksa kendini mi geliştirdi?
Evet, ann A, hayır. <chuckles> Annem, çok kendini geliştiren bir kadındı. Hani, bun o onunla gurur duyuyor kesinlikle gurur duyuyorum bu noktada. Çünkü, hani, hep, bana hep söylerdi, "Ben çocuk büyütmeyi ansiklopedilerden öğrendim." diye. Gerçekten de öyleydi Hı hı.
Hımm. Gurur duyuyor olmalısın. <chuckles> Ama okumuş. Ne kadar güzel, ne kadar şanslısın ki, böyle bir emek sarf edip, önce kendini geliştirmiş, eee, ve inanılmaz bir şekilde senin hayatının her noktasında, bir katkısı olmuş, yani, böyle
Teşekkür ediyorum. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle öyle, bu arada. Çünkü ben, mesela, hani, annemin seviyesinde kitapları okuyordum ona ve okuduğum kitapları bazen anlamıyordum bile. Çok garip kelimeler oluyordu ve benim, mesela, kelime dağarcığım annem sayesinde gelişmiştir. Çünkü sürekli bir kelime öğreniyordum, hani, ö duyuyordum, okuyordum. Diyordum ki: "Anne, bu ne anlama geliyor? Bu ne demek? Bu ne?" Mesela, böyle böyle benim, hani, kelime dağarcığımı geliştiriyordu hem, eee, hem de, mesela, bana kitap okuma alışkanlığını sevdiren kişi annemdir. Ben, mesela, bayılarak kitap okurum. Iıı, şu an çok severim, yani, o kadar seviyorum ki, hatta böyle tek dahi alıyorum. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Doğru. Hı hı. Ha. Tabii. Evet. Hımm. Peki, hemen sorayım: Ha hayatın en güzel oku ııı, aklından çıkmayan kitabı ve yazarı kimdi?

Süreç sürecin ve teknolojinin hayatımızdaki yerini düşünerek, evet, eee, şeyi söyledin. Iıı, ya yani bunun bu kadar sık kullanılmaması, eee, gerektiğini ve kontrollü olması gerektiğini söyledin. Çevrendeyken çocuğun olmadığı için çevrende bu örnekleri yaşadın. Peki, eee, çevrendeki bu örneklerde, eee, çocuğun belli bir saatlerde sınırlandırılması ya da sonrasında da aktif, eee, tamamen dijital, eee, eee, s medyadan ya da sosyal medyadan uzakta, eee, oyunlar oynadığı bir alanlar yok mu ya da biz artık 2.'yi buna bağlı olarak soracağım, eee, o me olanlar o alanlar yoksa eğer, eee, bunları yaratmanın yolları var mı diye ne düşünürsün?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle söyleyeyim, çevremdeki arkadaşlarım en azından şimdi çalışan ebeveynler için bu noktada, eee, çok fazla bir yorum yapamayacağım. O noktada da çok bambaşka bir senaryoya evrilmesi lazım. Yani mesele çocuk bir, eee, örneğin dadı eşliğinde kalıyorsa, eee, dadının ona göre bilinçlendirilmesi gerekiyor ya da, eee, ço hani anne baba çocuğa, eee, daha doğrusu hani anneanne, eee, babaanne ya da, ııı, hani bu tarz kişiler, eee, çocuğa bakıyorsa onların da bilinçlendirilmesi lazım. Ama e, mesela, eee, benim arkadaşlarım, eee, ç hani, eee, çocukları olduktan sonra çocuklarına, eee, direkt bakım verebilmek adına hani i çalışmaya ara vermiş kişiler genelde ve ben Hı hı.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Daha Buna zaman harcıyorlar o zaman bunun için özellikle. Daha bilinçliler diyebiliyor mu Yani bilinçliler diye mi düşünüyorsun peki, böyle bir tercih yaptıkları için?
Kesinlikle ama Bazıları. Eee, şöyle aslında, bazıları öyle, bazıları yine aynı şekilde devam edebiliyor. Çünkü benim en çok böyle gözlemlediğim şey çocuk ağladığı anda al YouTube, hani bir video aç, izle gibi bir böyle senaryo oluyor. Hı hı.
Hımm. Hı hı. Hımm. Peki bunu şeye bağlayabilir miyiz? Aslında, eee, ço e bilinç kısmı sosyal medyanın yanı sıra ağlamanın da normal olması ya da onun nasıl yönetileceğinin ve psikolojinin de nasıl yönetileceğinin, eee, bilinci devreye sence girmiyor mu? Ya da
Evet. Hı hı. Ya kesinlikle. Hı hı.
eee, bu süreçte böyle bir bilinçlendirmeden bahsettin. Eee, diyelim ki, eee, bu süreci iyi yönetemiyor aile, eee, ya da biri yönetiyor ya da babaanne yönetemiyor, eee, diye bu süreci. Ama çok geniş bir çevre bu. Yani bunun senin söylediğin gibi dadısı, işte, babaannesi, anneannesi, dedesi, ya da, evet, kuzeni yani birçok kişi olabilir o çocuğun hayatında. Eee, zor bir süreç olmayacak mıdır ya da bu süreci en iyi nasıl yönetebilirsin ya da bunu nasıl kontrol edebilirsin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.

Ya şöyle söyleyeyim, şimdi benim çok fazla okuduğum şey var. Ben böyle son zamanlarda, eee, t hani, çok biraz daha cinayet, böyle polisiye roman okumayı seviyorum ama eee Z Zülfü Livaneli'nin böyle Serenat diye bir kitabı vardır. Onu çok severim. Sonrasında kardeşimin hikâyesi, eee, diye bir kitabı var. Bu 2 kitap benim çok sevdiğim ve annem aracılığıyla tanıştığım bir yazar kendisi ve onun kitapları bilmiyorum. Bende yeri ayrı, galiba biraz annemle de özdeştirdi, hani, özdeştiği için de olabilir ama yani, ya, dediğim gibi bu mesela çok basit bir örnekti ve ben bu bilinçte dâhil değildim. Hı hı.
Kimdir ya da? Tamam. Hı hı. Hı hı. Hımm, evet. Evet. Hı hı. Tabii. Ama hayatının her alanına yansımış. Çok basit bir örnek olmuş ama, eee, her alanına yansımış görünüyor.
Kesinlikle öyle yani Hı hı, yani aslında çocukların ben o yüzden belirli bir seviyeye gelene kadar, tabii ki de bundan tamamen uzaklaştırılmasın, hani, sosyal medyadan, hani, o to hani, o noktada da bilinçlenmesi gerekiyor ama aynı zamanda sadece bilinçleneceği nokta sosyal medyada olması gerekmiyor bence. Başka noktalarda da bilinçlenmesi lazım. Hani, bu açıdan ben çok önemli. Çocuğun o ilk gelişimi için, hani, o, hani, kendini geliştirebilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Haklısın. Peki Son bir soru daha sormak istiyorum. Bir önceki konumuzda geçmişti, orada, eee, aklıma takılmıştı. Bazı aileler şartları ve imkânları yetiyorsa tabii ki, eee, ııı, çalışmama, eee, imkânları varsa anneler çalışmıyor ama ya imkânları yoksa ve bu süreçte, eee, iş hayatının dışında anne babalarına muhtaç olurlarsa ve onların da eğitimi, eee, bu anlamda çocukların sosyal medya kullanımını tabii arttırıyor mu sence? Yoksa, eee, bunun en iyi örnekle çevrende, eee, ne düşünürsün? Nasıl yönetilmeli diye düşünürsün?
Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Ya bu arttırabiliyor evet, ama aynı şekilde mesela benim teyzem de, hani, anneannem bakıyor, ııı, çocuklarına ve teyzem anneannemi, ııı, bu noktada uyarıp, hani: "Bak böyle yapalım, böyle edelim." ona da öneriler sunup bunu evet, bir şekilde yönlendirip yönetebiliyor, yani, istedikten sonra bir seviyeye kadar olabiliyor diye düşünüyorum.
Hı hı. Hımm. Yönlendirdi yani hep. Hı hı.